بُص أنا الفترة دي عندي مشكلة كده، إن أنا ب باخلص في الماجستير بتاعي، وفي نفس الوقت عندي الهدف إن أنا عايز أخلّصه بقى و وأنشُر البحث بتاعي علشان هو الموضوع مُتطلب منّي، إن أنا أنشُر البحث و وبعدين أكتب الرسالة وآخد الموافقة عليها، وبعد كده أقدر آخد الماجستير بتاعي، بس أنا المشكلة إن أنا في النُص كده فقدت الشغف بالموضوع وحاسس إن الموضوع مش مُجزي بالنسبة لي، اللي هو أنا إيه اللي منتظره مثلًا، منتظر ترقية في شغلي، منتظر حاجة؟ ما فيش. فأنا بصراحة كده بافكر معاك بصوت عالي، اللي هو هل أنا ممكن أقدر أرجّع شغفي تاني أو أرجّع الحافز اللي يخلّيني أكمّل في الموضوع وأتحمس إن أنا أخلصه، والّا المفروض أعمل إيه يعني؟ مش عارف بصراحة.
إمم. آه، إمم. أوي، أوي. أنا هنا علشان أسمعك، يلّا بينا يعني نوصل لحل أو نتيجة مع بعض. قُل لي كده الأول، يعني أنت قُلت لي إنك ماشي في موضوع الرسالة ومحتاج إنك تعرضه الأول أو يعني تنشره في ك في في في اللي هو ال المنصات ال العلميّة الأول، يعني علشان تقدر تكمّل وجيت في نُص الطريق بعد كده يعني الحافز عندك قَل شوية أو ما عادش عندك الحافز أو ما عندكش طاقة إنك تكمّل يعني.
إمم. بالضبط آه، اللي هو أنا مش شايف إن الموضوع مُجزي بالنسبة لي، يعني أنا كلّ اللي هاعمله إن أنا هاترقّى في شُغلي، والترقية مش هتفرِق معايا حاجة خالص، بس هتقلِّل عدَد ساعات شُغلي بدَل ما 20 هتخليهم 18 يعني ده الفرْق، إن أنا عدَد ساعات شُغلي هيقِل ساعتين، فحاسس، عارف اللي هو إمم.
إمم. أيوI، أيوI، فهمتَك. شوف أنا إمم، أنا أنا متفّهم أوي ال النقطة اللي أنت بتتكلّم فيها وعارف حِتّة اللي هو آآ ش يعني لمّا تيجي في في نُص الطريق كده والحافز يقِل أو طاقتك تقِل و اللي هو أنت في النُص بقى و ولا أنت يعني يعني أنت بدأت و و ووقَفت في النُص، فهي مرحلة فعلًا يعني مُرهِقة و <tsk> أنا حاسس بيك وعارف الوقت اللي أنت بتمُر بيه أكيد مش أحسن وقت. طيب أنا برضه علشان يعني أفهَم الموضوع بصورة أوضَح كده، يعني إيه سبب المشكلة؟ إيه إيه الحاجة اللي خلّتك يعني هل فيه حاجة معيّنة في الموضوع أو في الطريق أو في البحث عامةً بت ما بتحبّهاش أو مثلًا هي اللي هبّطِتك أو إيه بالضبط اللي خلّاك تفقِد الحافز كده؟
بُص، يعني هو كذا سبب مع بعض. يعني أوقات باحِس إن هو ممكن يكون بسبب ضغط الشُغل، إن أنا الشُغل واخِد من وقتي كتير، فبيخلّيني مش عارف أركِّز في الموضوع. أوقات برضه باحِس إنه عدم إتاحة الدكاترة، أنا عندي 3 مُشرفين على البحث، آآ وواحدة منهم بس اللي مركِّزة معايا وال2 التانيين مش مركِّزين، ف عارف أنت اللي هو أبعت لهم الحاجة ياخُد أسبوعين على بال ما يردّوا، فالموضوع فيه رَتابة برضه شوية ومَلَل، فعارف أنت كذا سبب اتجمّعوا مع بعض. وكمان برضه اللي أنا باحِس الموضوع عارف كل ما أدخُل فيه أكتر، اللي هو أنا أقول أنا لسّه هاكتب الرسالة بقى وفصول الرسالة بالتفصيل وبعدين هتاخُد منّي وقت وترتيب ولازم أقرا أبحاث كتير، فباحِس إن الموضوع فيه load بيخوِّفني من إن أنا أكمّل فيه أو ما ي ما يشجّعنيش، حاسِس بمَلَل في الموضوع، ما فيش حاجة مُحفّزة كده تخلّيني أكمّل أو أو أتبسط باللي أنا باعمله حتّى.
ماشي. إمم. أها. إمم. إمم، إمم. عندك حق فعلًا، هي يعني عارف أنت برضه لمّا يكون ال المُشرف يعني مش تحِس إن هو مش مهتم أوي كده وأنت بتبذِل مجهود وبتبذِل طاقة وهو عاطي اهتمام قليّل كده، فدي حاجة فعلًا برضه تهبَّط أو اللي هو تخلّي الحافز أو تخلّي ما فيش حافز بمعنى أصح يعني. وبرضه الطريق طويل يمكن شوية عليك، فبالتالي ده هبَّطك شوية. طيب آمم يعني أنت ما معاكش مثلًا حد في ال يعني ما معاكش ص يعني صاحب أو زميل أو صديق مثلًا ماشي معاك في الطريق، ت يعني تساعدوا بعض، تشجّعوا بعض كده والّا أنت ماشي لوحدك في الطريق؟
والله بص هو كان معايا، بس بحكم المسافات وبُعد ال ال الجامعات يعني عن بعضها وبُعد بلادنا وسكننا عن بعض بقي الموضوع قليل، يعني مجرد بس كلام على ال على الWhatsApp والتليفون وخلاص. كنا في الأول مع بعض بنقعد فترة كبيرة بحكم إن إحنا كنا ب بناخد بعض الفرص التدريبية مع بعض سوا، هو كان واحد صاحبي وواحدة زميلتي كمان، فهم الاتنين اللي كانوا أقرب اتنين ليّا، كنا على طول سوا، هو خلّص بقى، هو خّلص بحثه لأن هو كان بدأ قبلي بسنة، يعني هو كان سابقني بسنة فخلص قبلي، آآ فطبعًا لما خلص قبلي سافر و وب بعدنا يعني بحكم المسافات طبعًا، فبعد عني، فما فيش ال المحفز بقى والمساعد اللي اللي يخليني أتحفز وأبقى ي يشجعني كده إن أنا أكمل، خلاص هو سافر. وزميلتي التانية هي في جامعة مختلفة وخلصنا فترتنا التدريبية اللي سوا اللي بنقعد فيها سوا وبعدِت، هي راحت بلدها وأنا في بلدي، فالموضوع عارف أنت ما فيش، إحنا فين وفين لما بنتكلم.
أها. إمم. امم. أيوه، أيوه، أيوه، أيوه. إمم. بقيت لوحدك بقى. إمم، طيب آمم يعني ما فيش مثلًا أنشطة في الجامعة، ما بتروحش مثلًا كتير، آآ ما فيش دايرة أو جمعيات أو اللي هو أي أنشطة كده ش أنشطة تجمعات، أنشطة تبادل آآ معلوماتي كده مع أي حد، يعني الحاجات دي ممكن تساعد مثلًا هل هل هو هل أنت دوّرت مثلًا؟ الحاجات دي موجودة أنت دوّرت، والّا أنت ما دوّرتش من الأساس وما تعرفش إذا كانت موجودة مثلًا؟
إمم. آه، والله هو عندك حق، هو في حاجات موجودة زي كده وأنا أصلًا بالفِعل كنت باعمل حاجات زي دي من وأنا و وUndergrad وأنا ولسه باقول لك في الكليّة وكانت بتفرِق معايا جدًا وبتحسِّن مودي وبتخلّيني عارف أنت، عندي حماس كده ليلة الامتحانات كانت من أيامها امتحانات بقى، ليلة الامتحانات إن أنا يعني أ أعافِر كده وأقول عايز أنجَح علشان اخلّص بقى و وأفضى لهم علشان كنّا دايمًا بيبقى مُعظَم الشُغل أيام الدراسة فباحاول أخطّي الامتحانات علشان أفضَل أفضّي نَفسي وأقعُد أ أ يعني أقدَر أخلّص معاهم المهام اللي إحنا بنعملها سوا، هو الموضوع كان بيبقى محف محفّز ليَّ زمان، بس أنا حاسس من بَعد ما اتخرّجت و وعارف أنت، اللي هو باحس إن هو المكان مش ليَّ المكان للundergrad بس ما باحسّش إن في أماكن مُتاحة لل للمُتخرّجين إلّا بس بعض الأنشطة اللي هي ال المُجتمعيّة البسيطة، إن أنا مثلًا باشارك في team بيعمل أسقُف للناس الغلابة اللي ما عندهاش أسقُف مثلًا بتحاوط بيتها، فيعني بعض الحاجات كده الأنشطة إيه، المُجتمعيّة شوية اللي باعملها كده وبسيط يعني على حسب الإتاحة والوقت.
طَب حلو. اهم. أيوه. إمم. أيوه. إمم، فهِمتك، أنا يعني شوف، هو الحلو برضه في الموضوع إنك مُهتَم أنا ويعني آمم، أ يعني عاوزك تكون آمم، يعني عارف إنك ع يعني أنت عندك الإرادة، أنت م ما فقَدتش الحافِز كامل، أنت بس طاقتك قَلّت شوية، فأنت الفكرة ممكن محتاج حاجة تزُقّك بس كده حاجة إيه، أ محتاج حاجة آآ، يعني حاجة تكسَر الroutine اللي أنت فيه شوية حاجة لإن الطريق طويلة عليك فأنت بالتالي يمكن بتمِل في الطريق، فالحلو إمم، الحلو إنك مكمِّل، أنت ما فقَدتش الشغف ولا حاجة. طيب آمم، إيه رأيك مثلًا، أنا برضه أنت فاهم أنا باحاول كده أفكّر معاك كده نشوف آآ مواضيع ممكن تمشِي معاك لإنه خُد بالك في بعض الحلول ممكن تمشِي مع ناس وما بتمشيش مع ناس تانية، فاحنا ب آآ أنا ممكن مثلًا إمم.
إمم. ده حقيقي. آه. أيوه. امم. بالضبط. يعني أنت عارف مثلًا آه، أنا في أوقات مثلًا فكّرت أقول، طَب ما أنا ممكن آخُد حافز ليَّ إن أنا ما ده طريقي للدكتوراه، ده طريقي إن أنا أسافر برّه وأكمّل الدكتوراه بتاعتي برّه لمّا أخلّص الماجستير هنا، بس أوقات برضه مع بُعد المسافة لمّا باحس إن لأ، ده لسه مسافة بعيدة، أنا قُدّامي مثلًا سَنة على بال ما أخلّص الماجستير، فباقول لسه سَنة، فباحس إنّي عارف أنت اللي هو أنا معايا إتاحة للوقت، بس أنا عايز أقول لك أصلًا إن نشْر البحث لوحده ممكن ياخد 6 شهور، يعني دي حاجة في عِلم الغيب مش مضمونة ي range من شهر ل6 شهور، فأنا إفرِض أخدْت 6 شهور لو ما خلّصتش في خلال ال6 شهور اللي جايّين دُول كده هابقى أنا زنَقت نَفسي زنقة وِحشة يعني، فاللي هو أنا عارف أ أ يعني ساعات باخدها من جانب إن أنا أفكّر في الزنقة اللي هتحصَل لي وآخُد ده كحافز إن أنا أنجِز وساعات بافكّر فيها من ناحية إيجابية وأقول لأ، طَب ما ده حافز ليَّ إن أنا أكمّل الدكتوراه، بس ما أعرفش إيه اللي بيخلّيني أتكاسل في الآخِر، ما ما ما باعرَفش بقى أحاسيس داخليّة والّا الموضوع ضغْط شُغل والّا إيه بالضبط، مش قادر أحدّد بصراحة.
أها. إمم. أيوه. اهم. إمم. أنت عارف هو أحيانًا برضه الم يعني أحيانًا ف بعض الناس مثلًا كده ب يعني علشان تنجِز في حاجة، لازم يكون في حاجة بتلزمها، لازم يكون في حاجة حاجة زي deadline أو آآ وقت مُحدَّد للتسليم العمل أو الحاجة، فبالتالي فكرة فعلًا إنه لو أنت مشيت بمُنطلق اللي هو إيه، لأ، ده أنا الموضوع النشر ده بياخُد وقت طويل، فبالتالي أنا ما عنديش رفاهية ال الوقت، لو لإنّك لو اتأخَّرت، فبالتالي هتحُط هت هتأخّر نَفْسك، وبالتالي ممكن تبقى مشكلة بالنسبة لك، م موضوع ال المناقشة يعني. طيب
بالضبط، آه.
طَب أنت إيه رأيك مثلًا في فكرة إنه بيكون في كده آآ مجموعات أو جروبّات على السوشيال ميديا أو الفيس مثلًا للتجمُّعات ال سواء بقى تجمُّعات على نطاق مثلًا آآ نطاق الدولة أو نطاق مثلًا أو أو على مستوى العالم أو بقى في اللي هو إيه، تجمُّعات ل ل لأنشطة معيّنة؟ يعني مثلًا آآ مثلًا باحثي الم أو أو دارِسي ماجستير مثلًا في كذا آآ أو مش عارف إيه، وتلاقي في تواصل، ناس بتتواصل. أنت ممكن مثلًا ليه لأ مثلًا ما تدخُلش تدَوّر وتلاقي؟ ممكن تلاقي مجموعة من يعني قُريبة من مكانك مثلًا وت ت تتواصلوا، وتطلع لك بواحد أو 2 كده قريّبين من من المكان اللي أنت فيه، وبالتالي آآ بتشجّعوا بعض.
والله ممكن يعني هي أنا ما فكرتش في الموضوع قبل كده، إن أنا أشوف ال الدعم بقى عن طريق ناس غريبة، اللي هو ناس أنا ما أعرفهاش بنمُر بنفس الظروف، هي فكرة، فعلًا هتبقى قوية لو أنا كمان لقيت ناس بتمُر بنفس الظروف، إن هُم مش عارفين يكملّوا، وخصوصًا الموضوع يبقى منتشر يعني، أنت عارف إن أنا باشوف أوقات كتير ناس على الsocial media بتتكلم في جروبات مثلًا اللي هو بتتكلم عن ال ال المعيدين والمدرسين المساعدين بقى وتجمعاتهم، وإن هُم إزاي بيعانوا، وطلبة الدراسات العليا ومعاناتهم، فباشوف ناس كتير بتعلّق، بس عمري ما فكّرت إن أنا أدخل أكلم حدّ أو أشوف إن هو بيمُرّ بنفس المشكلة، وندعم بعض، فهي بصراحة ممكن يعني أجَرّب في مرة إن أنا كده، أدخل أكلم حد منهم وأقول له إن أنا في نفس المعاناة اللي أنت فيها وربنا يعينّا والله على اللي إحنا فيه. ممكن ساعتها ده يخفف عني فعلًا شوية.
إمم. أيوه. بالضبط. و وأنت عارف برضه ك
المشاركة برضه بتفرِق. آه.
أيوة، هي ديّة ي يعني ده كمان هيبقى مفيد في فكرة تبادل الأفكار يعني، أكيد هتساعدوا بعض مثلًا آآ أنت لما تفكر بصوت عالي مع حد مثلًا في ال في ال في مجال البحث بتاعك آآ هتفيد وتستفيد، يعني هو ي هتفكّروا مع بعض، هو يدّيك فكرة، يدّيك معلومة، يقول لك آآ طَب ما تجرّب كذا، اللي هو إيه، أكيد يعني لمّا يكونوا اتنين بيفكّروا أ يعني أفضل من من شخص واحد، فبالتالي هيبقى فيه تبادل للأفكار وده هيغذي أو هيحسّن ال البحث بتاعك برضه، والّا إيه؟
إمم. بالضبط، أيوه، يعني أنت عارف الفكرة إنه تخ مجال تخصُّصي أيوة أينعم دقيق شوية، وممكن ما يبقاش فيه ناس في التخصص الدقيق أوي ده، إلا إنه فيه ناس في التخصص العام، في الenvironmental مثلًا، أنا متخصص في ال في الهندسة البيئية. فأظن إن هُم وقتها هيبقوا بيمُرّوا بنفس الظروف لأن ال ال ال الcommunity نفسه أو المجتمع نفسه في مصر بيمُرّ بنفس الأزمات وكده، فأعتقد إن هُم ممكن وقتها ي يهوِّنوا عليَّ يعني، فانت عندك حق في الحِتّة دي بصراحة، يعني أنت بصراحة فتّحت لي حاجات كده في دماغي، و و وت وكان الموضوع يعني لطيف إن أنت قدرت ت تفكّر معايا شوية وتساعدني في الحِتّة دي، فأنا باشكرك بجد على إنّك فتّحت حاجات في دماغي، فشكرًا ليك بجد يعني.
إمم. اهم. إمم، حلو. حبيبي، أنا موجود في أي وقت لو احتجتني.